Oh iya, betul betul. Iya.
Ah, itu kadang ada masih ada keripik setan.
Iya, masih ada, tapi itu, eee, pernah nyobain ya, Kak, ya. Tapi kayak kayak kurang, apa ya, ada yang kurang lah, antara kurang renyah, kurang pedas, atau bahkan mungkin keri eee, keripik singkongnya itu, kayaknya kurang eh, terlalu tebal, gitu loh.
Mhm. Mhm? Mmm. Mmm. Ya, bener bener terlalu tebel malah nggak enak, ya? Bener sih.
Heeh. Ah, bener. Tu jadi heeh. Oh, bener banget atau mungkin, eee, nggak ada daun jeruknya, kan kadang suka ada rasa-rasa jeruknya kalau Maicih. Kok, dari dari tadi kita ngobrolin keripik singkong doang ya.. <chuckles>
Eee, kadang kurang micin juga ya. <chuckles> Kayak kurang gurih. Ah, iya. Ya, bener. <chuckles> Keripik singkong, karena memang banyak kenangan ya, kayak tadi nyari ke Gramedia BIP, gitu demi, satu merek yang, mmm iy oh, udah jauh ya? <laughs> Ya sudahlah. Eee, terus ada nggak kenangan terindah, atau ada mungkin makanan favorit lain gitu, yang ada kenangannya gitu? "Ih, ini makanya jadi favorit karena nostalgia," gitu, ada nggak?
<chuckles> Heeh. Heeh heeh, sekarang sih udah jauh sih, nggak bisa juga. <chuckles> Udah jauh. Aduh, ada-ada aja. Mhm. Mhm. Ais. Heeh heeh. Paling, eee, ini sih kalau misal aduh banyak sekali ya, ada ada, eee, nasi padang ada, es teler ada, Itu kenangan semua ya, kayaknya, ya? <chuckles> Nggak, tapi mungkin ini ya, <chuckles> eee, kalau saya punya kenangan, tapi sama ibu saya, itu saya dulu suka dikasih kentang goreng ya, Kak, ya, kentang goreng buat cemilan, <chuckles> buat cemilan nonton TV, dulu itu iya. Jadi kentang gorengnya itu dikasih satu piring isinya kentang goreng semua, dan <chuckles> sama sosis goreng biasanya kalau kalau, eee, pengen daging-dagingan sedikit. Iya, terus makan biasalah pakai saus, pakai garam, s ditabur-taburin sedi mhm, biar kayak kentang goreng dari McD itu, <chuckles> gitu. Heeh heeh.
Hmm. Mmm, duh. Bener bener banget. Mmm. Mmm. Mmm, oke. Iya. Hmm. Oh. Mmm, mhm. Mmm. Iya. Oh, heeh, bener. <chuckles> Pas tadi bilang kentang goreng kok, aku mikirnya kadang kita ngomongin keripik setan kali ya, jadi mikirnya kayak keripik keripik kentang, ternyata emang kentang goreng ya?
Mhm, iya, heeh. Oh, tapi ini kentang goreng beneran, iya, yang pakai minyak itu, <chuckles> apa namanya heeh, bener, deep fried apalah itu, namanya. Apalagi ya, eee, digoreng doang sih di minyak.
Mmm. Ah. Iya, heeh, yang di digoreng, di Mhm. <chuckles> Iya sok apalagi ya, aduh. Kalau ini nih kan lagi nggak tahu ya, kalau dulu tuh pas aku di masih di kota, eee, favorit kita gitu, itu kan terkenal banget seblak tuh
Iya. Apa m hmm. Mhm.

Eee, biasa aja pedasnya nggak yang sampe bikin nangis, eee, kayak di sinetron, gitu. <laughs>
Oh. <laughs> Bawang merah bawang putih ya, sinetron itu ya?
Mhm, bener. <chuckles> Nah gitu, jadinya harus bawa bumbu sendiri, dari Indonesia, gitu.
Wah. Eee, berarti Kakak kalau gitu, <sniffs> pas dari Indonesia bawa bum bumbu Bamboe itu 1 1 koper mungkin, ya?
Mhm, bener. Heeh, 1 koper, <laughs> semuanya langsung penuh, ya gitu deh. Ngomongin, mmm, ini, Bumbu Bamboe tuh kemarin, mmm, bikin, apa tuh, soto betawi, sebenernya bukan itu kan khas banget ya, aku udah coba pakai bumbu itu tapi masih kurang enak, gitu, apa memang karena nggak ada jeroannya, gitu? Heeh heeh. Ada yang kurang
Aduh aduh. Heeh heeh. Ngomongin apa nih? Heeh heeh. Oh, iya. Iya. Oh. Ada yang kurang, mungkin. <chuckles> Jeroannya susah emang Kak, kalau misalnya tempat Kakak mungkin kira-kira itu kali ya?
Heeh, kayaknya
Atau, nggak juga? <chuckles>
kayaknya iya sih, jeroannya kurang, mmm, karena di sini paling ada hati, mmm, jeroan yang lain agak susah heeh. Jadinya, susah deh. <chuckles>
Oh, iya iya. Mhm. Iya iya, tapik apa Kakak suka soto Betawi, ya? Saya biasa aja sih, saya paling suka itu soto soto ayam, soto ayam Madura, biasanya. Itu enak banget
Mmm. Oh, soto Madura. Itu, yang kayak gimana tuh?
kalau buat sarapan, biasanya. Eee, biasa aja sih soto yang isinya soun, eee, kacang gitu aja sih. Heeh, sama kol.
Mhm. Mhm. Oh, Iya iya. Mhm. Oh, terus ada kentangnya nggak sih? Kentang keripik kentang, gitu? Oh, nggak ada?
Nggak, nggak ada. Oh, keripik kentang? Nggak ada, ama kol aja heeh. Biasanya pagi-pagi sih adanya itu, nggak tau kalo pagi-pagi kayaknya banyak banget ya, sarapan yang di Indonesia it di Bandung itu misalnya di Bandung. Kayak, lontong kari atau kupat tahu, bubur, nasi, aduh.
Mmm mmm. Iya iya. Mmm. Mhm mhm. Bener. Aduh, itu Duh, bubur ayam juga itu kangen banget, tapi bubur ayam Bandung ya, itu khas banget yang ada beda.
<sneezes> Oh ya, beda ya, sama di Jakarta ya? Oh, ya.
Mhm, Jakarta kan dia lebih encer buburnya, terus dikasih kuah, gitu kan. Mhm, iya. Heeh, bener. Betul ini gimana, gitu. Iya itu bubur ayam Bandung juga favorit tuh, jadi entar kalau pulang pasti langsung ngebubur. Mhm, langsung nyabu.
Ah, iya iya. Dikasih kuahnya itu yang bingung saya kalau pas pindah ke Jakarta. <chuckles> Bener bener. Kok ada kuahnya? Mhm mhm. Bener, bikin daftar. <chuckles> Langsung tapi entar jadi langsung gendut dong, kalau misalnya makan terus nanti. <chuckles>
Oh, pasti. <chuckles> Udah pasti, udah siap-siap. <laughs>
Aduh, oke deh makasih pembicaraanya nih ya Kak, malam ini. Iya iya.
Aduh, begitulah. Iya, we Heeh, menarik banget ya. <chuckles>
Betul sekali, selamat malam.
Malam.